Peki, şey hakkında ne düşünüyorsun? Mesela böyle İtalya'ya, İspanya'ya gidildiğinde, ııı, öğle aralarında onların siesta ad olarak adlandırıldığı, Türkiye'de işte şekerleme olarak adlandırılan bir, eee, dükkân kapatma süreçleri oluyor. G açsan açık bir yer bulamazsın, tuvaletin varsa tuvalete gidecek bir yer bulamazsın. Hani böyle hayatın durduğu bir nokta. O, hani, ş uykunun da önemli olduğunu da belirttiğin için, hani, bu noktada biraz, ııı, olumlu yaklaştığın için de soruyorum: Böyle kültürel noktalarda nasıl bakıyorsun, yani, bir tüketici olarak?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, tüketici olarak tabii, hani, dükkân kapatma noktası bana biraz abartı geliyor. Çünkü, ııı, bu sanki uygun olduğun ortamda yapılır bir şey gibi bana geliyor. Ya, onu tamamen, eee, dükkânı kapatıp o siesta'da gidip uyumak kısmı, eee, biraz a abartı geliyor. Ama tabii o kültürde olduğu için kültürle normalleşmiş bir şey. Yani, o kültürde olsam ben de bunu çok hızlı normalleştiririm. Eee, ama, hani, ben zaten kendim, eee, fırsat olursa uyuyabildiğim noktada, eee, siesta kısmını, ııı, bu bir de şey de düşünmüyor değilim. İlk duyduğumda şey demiştim: "Ya bunlar gerçekten kapatıyor da uyuyor mu? Acaba uyumuyor mu?" falan diye düşünmüştüm ama <chuckles> tabii tabii, bu tanımın arkasında bu uyku olması çok çekici bence.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Sorgularsın, yani, peşine düşüyorsun. <chuckles> Hı, kesinlikle öyle. Peki sen böyle, eee, hiç gerçekten gözünden, ııı, uyku aktığı ama yine de uyuyamadığın dönemler de oluyor mu? Böyle bu şekerlemelere hasret kaldığın ama vücudunun buna el vermediği dönemlerin de var mıydı?

Uykum geldiği anda ortamın hiç önemi yok. Yani. <chuckles>
<laughs> "Taştan yumuşak ne varsa uyurum." mu diyorsun?
E, yani, eee, tabii yerin yumuşaklığı önemli orası net de. Ya, böyle, aydınlık ve gürültü Ya şöyle: Çok, böyle, bağırışmalı ortamlar, çok yüksek ses tonlu yerlerde uyuyamam. O benim normalde de çok dengemi bozan bir şeydir ama, eee, birileri konuşurken uyurum, müzik varken uyurum, ışıklı ortamda uyurum. Uykum geldiyse çok engelim engel tanımıyorum. Eee, ama, eee, de a anneme çok çekmişim ya. Sen şimdi dedin ya, "Genetik olarak aktarılmamış olabilir." Ben bana annemden kesinlikle aktarılmış bir konu var. Uykum geldiği anda, eee, başka bütün algıları kapatıyor annem de sen Bütün şeyler kapanıyor, uyuyacak. Şimdi ben de ilk başlarda on on ona benzer şeyler başlamıştı. Dedim ki, "Yok ya! Alakası yok." falan. Çünkü annem, şey, is televizyonun karşısında uyur. Hiç, böyle, baştan sona izleyebildiği bir film ve dizisi yoktur. <chuckles> On ın iii, ben de televizyon karşısında o kadar güzel uyurum ki eşim sürekli, "Uyudun mu? Uyuma, hadi kalk." der. Diyorum ki yaş ilerledikçe herhâlde anneme <chuckles> Evet, anneme benzemeye başlıyorum galiba. Uykum geldiği anda bende de, eee, bir şeyler duruyor yani. Uyku öncelik oluyor.
Ha ha. Hı hı. Hı hı. Süper. <chuckles> <chuckles> Nedir anneninki? <chuckles> Hı hı. Hı hı. <laughs> <chuckles> Hani birlikte izleyecektik? <chuckles> Peki Anladım. Peki, şey oluyor mu? Mesela bu, aaa, "10 dakikalık uyumak da iyi geliyor." dedin ya, gerçekten o "Uykum gelir gelince tüm algım kapanıyor." dedin. 10 dakikalık, 20 dakikalık, yani, bu şekerleme sonrası uykularda, eee, enerjin ve algın yeniden yani, özellikle algını sormak istiyorum burada, yeniden kendine geliyor mu?
Hı hı.